जी। तो मेरी एक समस्या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी अगर आप मुझे उस बारे में कोई भी सॉल्यूशन्स दे सकें या कोई भी ऐसी टिप्स दे सकें, जिन्हें मैं फॉलो कर सकूँ और अपनी लाइफ़ में एक हेल्थी चेंज ला सकूँ। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो मेरी समस्या कुछ इस प्रकार है कि मैं अ, थोड़ी-सी ना मतलब डाइट वगैरह को लेकर हूँ कॉन्शियस मगर मेरी डाइट्स कभी भी एक कंसिस्टेन्सी से नहीं चलती है। मतलब मैं थोड़े टाइम चलाती हूँ और उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा ऐसे लूज़ पड़ जाता है कि ठीक है कोई नहीं खा लिया एक आधी बार। वो एक आधी बार कब धीरे-धीरे करके 1 हफ्ता फिर 3-4 हफ्ते ऐसे करते करते जंक फूड में ही ब बदल जाते हैं। और फिर वो थोड़ी कंसिस्टेन्सी एक बार टूट जाती है ना तो उसे दोबारा बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसी आप टिप्स दें या कोई ऐसी अ, मतलब कोई भी आप बातें बोलना चाहते हैं जो मुझे लग जो आपके हिसाब से मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज कर सकती है और मुझे हेल्प कर सकती हैं अपनी लाइफ में, तो मैं ज़रूर आपकी अ, सारी टिप्स सुनने के लिए अ, बहुत आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी इस बारे में।
हुँ। तो मतलब आपकी बातों से सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि आपको जंक फ़ूड खाना बहुत पसंद है। और उसके अलावा अगर मैं अगर आपको टिप्स देने से पहले, सलाह देने से पहले अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहूँ, तो सबसे पहले आप मेरे को बता सकते हैं कि आपने बोला जैसे कि फिर जंक फ़ूड में आप अपना जो डाइट है, जो आपका खाना है रोज़ का वो बदल देते हैं। तो आप सामान्य में रोज़ रोज़ाना की ज़िन्दगी में कितना बाहर का खाते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए मैं अगर अ, समझाऊँ मेरा जो रूटीन है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर का जितना बिल्कुल ही कम से कम खाऊँ उतना मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि अ, मुझे मेरा मेटाबॉलिज़्म थोड़ा-सा स्लो है तो मुझे बहुत जल्दी फ़ैट चढ़ता है। तो मैं अपनी कोशिश में रहती हूँ कि मैं जितना कम से खाऊँ कम से कम खाऊँ बाहर का उतना मेरे लिए बेट बेटर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे घर में कुछ ऐसा खाना मिल रहा है, अब मैं घर का ही खाती हूँ खाना न 99% टाइम्स। तो अगर मुझे घर में कुछ ऐसा खाना बना है जो अ, मुझे पसंद नहीं है मान लीजिए दाल बन गई या घिया की सब्जी बन गई जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ 1 ही रोटी खाती हूँ, बस इतना कि वो मुझे एनर्जी दे दे थोड़े टाइम के लिए, अगली मील के टाइम के लिए। और अगर अच्छी कोई कुछ बना होता है राजमा-चावल बने हैं या फिर कुछ ऐसा बढ़िया मतलब एकदम अच्छी-सी सब्जी बनी है तो उसके साथ फिर मैं पेट भर के खाना पसंद करती हूँ कि ठीक है आज अच्छी बनी है आज हम थोड़ा-सा अच्छे से खा लेंगे। ताकि मेरा मन बार-बार ये ना विचलित हो कि मुझे बाहर का कुछ खाना है, कुछ अलग बाहर के मसालेदार कुछ खाने का मन कर रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मैं घर में उस चीज़ को मैनेज़ कर लेती हूँ अपनी क्रेविंग्स को मगर बस वही है कभी बीच में कोई फ़ेस्टिवल आ गया या फिर कोई अ, फे कोई सेलिब्रेशन हो गया, किसी की शादी है या कुछ भी ऐसे है। तो उस वज़ह से जो बीच में एक ब्रेक आ जाता है फिर तो वो ब्रेक न काफ़ी लंबा चल जाता है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम बीच में ब्रेक आया और मैंने एक हफ़्ते <clicks tongue> ड जंक फूड खाया उसके बाद मैं वापस अपनी ड डाइट पे चली गई। ऐसा नहीं होता। वो थोड़े टाइम तक के लिए न स्ट्रेच होता जाता है। 1 महीना तक मतलब हो जाता है अच्छे-से स्ट्रेच। तो फिर मेरी जितनी प्रोग्रेस हुई है पिछले 3 ज
जी।
3-4 महीने में वो खराब हो जाती है।
अच्छा। अच्छा! तो मतलब आप प्रोग्रेस वग़ैरह पे कर व अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो डाइट की बात की जैसे आप डाइट ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए क्योंकि अगर अगर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपना, अपना आपको शरीर का ध्यान रखना है तो एक डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। पर अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँ कि आप अपनी ज़िन्दगी में जैसे आपने बोला कि आप डाइटिंग वग़ैरह करते हैं या फिर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको वजन कम करना है? या फिर आपको ऊर्जा वग़ैरह क बढ़ानी है अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य में? या आपको अपने सिर्फ़ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है? या फिर आपको एक बॉडी मेंटेन करके एक फ़िगर में चाहिए? मतलब क्या आपका लक्ष्य क्या है मेन? आप क्या हासिल करना चाहते हैं?
जी। देखिए मैं अ, न अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अ, हेल्थ इश्यूज़ मुझे हैं काफ़ी। कि मुझे थोड़ी ब्रीथिंग में भी इश्यू है, मुझे थोड़ा-सा मेरा वेट का भी इश्यू है कि मेरा बहुत जल्दी से वेट कट नहीं होता है, एक बार बढ़ जाता है तो। एंड उस वजह से फिर और इश्यूज़ स्टेम हो जाते हैं ऐक्ने एंड ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं कोशिश में रहती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कम करूँ ताकि मैं अंदर से हेल्थी रहूँ। अब मुझे ऐसा कोई ये नहीं है कि मुझे बॉडी पतली दिखानी है या कोई फ़िगर चाहिए। अब वो चीज़ एक एडेड ऊपर से एक अ, एक प्रो मिल रहा है मुझे तो वो कोई मेरे लिए गलत चीज़ नहीं है। वो भी अच्छी बात ही है अगर मैं फिट हूँ, शेप में हूँ। और कहीं न कहीं उस वजह से मेरा जो थोड़ा-सा स्टैमिना है वो भी बेटर रहता है। क्योंकि जिम में हम मैं जाती हूँ मगर मैं ऑन एंड ऑफ जाती हूँ क्योंकि मेरे पास हमेशा टाइम नहीं होता जिम जाने का। तो इसलिए वो चीज़ जो मैं अपनी डाइट में कंसीडर कर सकती हूँ जिम जाने के बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें ध्यान दूँ थोड़ा-सा। ना कि अपना जिम बहुत ज़्यादा एकदम हेवी करके कि मैं एकदम रोज़ भाग दौड़ करूँ और मेरा वेट कम हो जाएगा उस वजह से।
अच्छा, तो देखिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप जिम भी जाते हैं और अपने स्वस्थ का ध्यान भी रखते हैं। अच्छा मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा छोटा-सा आपसे वो ये कि आपने जैसे बताया कि आप डाइट पे रहते हैं तो पर ऐसा कुछ मतलब मूवमेंट आ जाता है या फिर कुछ हो जाता है। जिससे आपको मतलब फिर से जंक फूड वगैरह खाने में मजबूरी हो जाती है और फिर वो एक-एक करके आप पूरा हफ्ता भी खाते हैं, आगे भी चलता रहता है। अच्छा जो वो जो आपने बोला कि जब आप जंक फूड एक बार खाते हैं। तो आप क्या थोड़ा-सा मेरे को विस्तार में बताएँगे कि मतलब वो क्या रहता है। आप बाहर जाते हैं या फिर तब खाते हैं या फिर आपको घर पे बैठ के क्रेविंग्स हो रही होती है तब आप ऑर्डर कर लेते है। या फिर परिवार वासी सब बैठे हुए हैं तो चलो च किसी ने बोला किसी भाई ने बोला या फिर बहन ने बोला या फिर मम्मा ने बोला कि चलो यार बाहर से कुछ मँगाते हैं। तब आप अ, जंक फूड वग़ैरह खाते हैं तो क्या मतलब क्या आपका एक रीजन क्या रहता है जंक फूड खाने का फिर से।
जी। जी। देखिए जैसे हमारे घर में ना बचपन से थोड़ा-सा अ, इस तरह के जंक फूड हम कम खाते हैं जो वेस्टर्न जंक फूड होते हैं ना अ, पिज्जा, पास्ता ये सब हमारे घर में इतना अ, चलने वाला खाना नहीं है। हम लोग थोड़े वो हैं कि बाहर से कभी गाजर का हलवा आ गया उन चीज़ों में इतनी ज़्यादा कैलोरीज इसलिए होती है। क्योंकि वो इतना अ, शुगर से बना हुआ, इतना घी-तेल डाला होता है उन चीज़ों में तो वो अपने आप में बहुत हाई-कैलोरी फूड्स है। उसमें गलत चीज़ नहीं है, कुछ भी चीप नहीं है उसके अंदर कि आप कोई गंदी क्वालिटी का तेल यूज़ हो रहा है। अ, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो रहा है लेकिन वो फिर भी हमारी बॉडी के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल एड कर रहा है, कुछ और एड कर रहा है। तो ऐसे सब होता है छोले-भटूरे खाना बहुत पसंद है अगर कोई फेस्टिवल होता है घर में तो छोले-भटूरे ज़रूर आते हैं और उसके अलावा समोसे बहुत पसंद होते हैं घर में, <smacks lips> तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और इस वज़ह से मुझे लगता है ना कि ठीक है मान लिया ये सब एकदम भी ट्रेडिशनल जंक फूड्स नहीं है। मगर कहीं न कहीं इनके भी अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो अ, मतलब मैंने देखे हैं एटलीस्ट अपनी लाइफ़ में तो।
अच्छा। तो देखिए ये बात तो सही है कि अगर समोसा सामने रखा हो और अगर कोई एक भारतीय उसको मना कर दे, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि समोसा जो है सबके दिल में बसा हुआ और कहीं न कहीं एक बार समोसा सामने हो तो कोई सब हर कोई मैं आपकी क्या मैं अपनी बात भी करूँ, तो मैं भी उसको खाने के लिए टूट पड़ूँगा। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, कि आपको क्या कोई स्वस्थ से साथ कोई आपको समस्या है। आपसे को आपको कोई बीमारी हो या फिर आप कोई दवा खाते हो जिसका मतलब जो आपके स्वास्थ्य पे असर डालती हो?
जी। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी-सी अ, साँस लेने में दिक्कत है तो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा थोड़ा-सा मतलब जैसे फेस अ, पे मतलब मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा है। अब नहीं है मगर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था और क्योंकि जब से फिर थोड़ा कंट्रोल कर लिया डाइट फिर ठीक हो गया। उसके अलावा वेट का मैंने इश्यू बताया वो जब तक मैंने फिगर आउट नहीं किया था वो वेट बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था। फिर मुझे फिगर आउट हुआ कि मुझे क्या चीज़ कट करनी है और उस हिसाब से फिर मेरा वेट धीरे-धीरे करके कम हुआ। मगर वो में मतलब मेरी जो लाइफ़ के ये जो सारे चीज़ें हैं ये स्टैंडर्ड किसी के जो नॉर्मल लाइफ़ में होती है वो नहीं है ये कुछ एडेड ही चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मेरी बॉडी की एक डिफरेंट एज़ कंपरेड़ टू अ, हेल्थी ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ मुझे लगता है थोड़ी-सी दिक्कत वाली हैं और इसलिए मुझे और ज़्यादा ध्यान देना है अपनी हेल्थ
हुँ, हुँ। देखिए, ये तो आम समस्या है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले तो देखिए, मेरी ये सलाह रहेगी आपसे, जैसे आपने बताया कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मेरी एक ये सलाह रहेगी कि जो आपको कैलरीज़ वाली डाइट होती है ना जो आपकी, वो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तो कैलरीज़ के साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा, जो कोलेस्ट्रोल वाली, जैसे पूरी वगैरह हो गईं, तली हुई चीज़ें हो गईं, तली हुई चीज़ें, आप इससे दूर रहिए क्योंकि आपको वैसे ही साँस की प्रॉब्लम है और अगर कोलेस्ट्रोल बढ़ जाए ना, तो इससे आपको और समस्या हो सकती है और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, तो देखिए, डाइट तो ऐसा नहीं है कि अगर बोला जाए, तो खाना भी एक डाइट है, पर डाइट पे आप क्या मतलब आप क्या चीज़ लेते हो, क्या नहीं लेते हो, वो चीज़ बहुत फ़र्क करती है। देखिए, अगर आप आपने बोला, जैसे बाहर का जैसे आपने गाजर का हलवा मँगा दिया या फिर ये चीज़ मँगा दी, जैसे समोसा खा लिया, तो अगर महीने में ये चीज़ एक बार हो रही है, तो बहुत बढ़िया है, तो क्योंकि हर एक चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। पर आप बोलो कि, "अगर मैं हफ़्ते में या फिर रोज़ाना अगर कुछ न कुछ बाहर का खा रही हूँ या फिर ऐसी चीज़ें कर रही हूँ।" तो देखिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप जिम करते हैं। आप जैसे जिम जाते हैं, तो मैं भी, देखिए, जिम जाता हूँ, तो मेरी ये आपसे यही सलाह रहेगी कि ये चीज़ मत खाइए क्योंकि आपको देखिए, आप कभी आप देखना, नोटिस करना कि जैसे आप समोसा खाओगे ना जिस दिन या फिर कुछ ऐसा उट-पटाँग बाहर का खा के जिम में जाओगे ना, तो आपको ना मतलब बहुत ना मतलब अजीब-सा लगेगा आपको। आप से जिम होगी नहीं, आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे से आज हो नहीं पा रही है या फिर मैं आज करना नहीं चाहता, मन नहीं है या फिर आपको मतलब कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें क्यों है? क्योंकि मतलब हम अगर जिम में अगर कुछ अच्छा खा के नहीं जाएँगे, कुछ ऐसे बाहर का कुछ भी खा के जाएँगे ना, तो जिम करना कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मेरी आपसे एक यही सलाह रहेगी, कुछ अच्छा खाइए, पौष्टिक खाइए, जैसे फल फ्रूट हो गए, कोई प्रोटीनिशियस आप डाइट लीजिए, जैसे पनीर हो गया। जैसे अगर आप वेज हैं अगर, तो पनीर खा सकते हैं, सोया चंक खा सकते हैं और अगर नॉन वेज है, तो तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें हैं, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, देयर आर मैनी वेद मत बहुत चीज़ें हैं, जो आप खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक आख़िरी सलाह देना चाहूँ, तो देखिए, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होजिए, क्योंकि परेशान होने से जो समस्या है ना, वो उसका हल नहीं होता है। उल्टा परेशान होने से ना क्या होता है कि जैसे हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं ना, तो उससे वज़न और बढ़ता है, तो ये छोड़ दीजिये कि वज़न मेरा बढ़ रहा है या फिर मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ या फिर खाती हूँ बहुत बाहर का। ये चीज़ें जब तक आप सोचना नहीं ना छोड़ेंगे, तब तक आपका ना मतलब आपका खुद पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप एक पॉज़िटिव थिंक करने लग जाएँगे ना, जब आप एक अच्छा सोचने लग जाएँगे, उस दिन से आपकी जो बॉडी है ना, वो भी एक अच्छे वे में जाने लग जाएगी। तो अपना खुद का ध्यान रखिये और सबसे ज़रूरी बात, देखिए, अगर स्वास्थ्य आपको अच्छा रखना है, तो उसके लिए अच्छा खान-पान के साथ-साथ अच्छी नींद भी ज़रूरी है। तो अच्छी नींद लीजिए, अच्छे नींद रहेगी, तो ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा से अच्छी जिम रहेगी और जिम रहेगी, तो अच्छा खान-पान भी रहेगा। तो आपसे मेरी यही सलाह रहेगी।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
जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, मैंने आपकी टिप्स काफ़ी मुझे पसंद आया। मैंने बहुत ध्यान से इन्हें समझ लिया है और मैं ज़रूर अपनी लाइफ़ में इन्हें यूज़ करुँगी और कोशिश करुँगी कि मैं अपने इस माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करके और और ज़्यादा कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। जय श्री राधे।